<grunts> Той ня ни так особо далеко не нужно было ехать, да, там? <clears throat> В России есть тоже северное сияние.
Это да, это и, как бы, и тут. Вот да.
А вот. А, ам, а в России мне очень понравилась Камчатка. Вот это вот прям суперское место.
М! Ну, там, да, конечно. Очень красиво тоже.
Мгм, ну, н та там природа, конечно, вот она они похожи чем-то с Исландией, тока Исландия- она вся вылизанная, чистенькая, да, такая вот, а, да? А Камчатка- это там бездорожье, очень там не очень, м
И есть такое, да. Мгм. <chuckles> Ну, там нетронутое, м, очень сильно, прям, я б сказал, природно. Вот.
Ам, да, там нан там надо на таких машинах, э, типа "ВАЗиков" ездить, вот что-то такое вот, мгм. М, дорог нет хороших.
Н-да, поэтому, ну, ту, как говорится, одно из, ну, в таких отдаленных, <chuckles> во-первых. И там, я не знаю, говорится не так там много всего, но всё равно.
Мгм. Да. Не, ну там вулканы, да, то есть, вот эти горячие источники натуральные. А, не ну, город-то нет, ну, город вообще ни о чём. Вот этот вот Петропавловск-Камчатский, ну, м, е единственное, там да, там там много классных азиатских ресторанов, ну, б близость, да вот э, к ко всему этому вот, э, востоку. То есть там и корейские, и китайские, и японские вот, э, они прикольные, да.
Н ну, я в плане этих, м, городов, м, то есть, м, мало. Ну да. <laughs> <laughs> Ну, вот я поэтому Представляю. Мгм. М, интересно, слушайте, всё-таки так это, да, а с смешалось вот там всё это, немно от есть такие влияния. Мгм.
Мгм, да, и их много, и вот, э, мгм. Плюс там есть еще отдел, но это вот скорее уже, всё-таки, за городом, где вот эти вот источники и, э, вот построенные всякие базы отдыха, бассейны. Вот, то есть, вот. Мгм.
Не, ну да, там очень красиво. Н-да, м, в таких местах побывать.
Вот с ть мгм. С сам город, конечно, м, смотреть нечего. Но там, конечно, да, вот летишь 8 часов из Москвы, и думаешь: "Ух ты, это всё еще вот не до не долетели, да". <laughs>
<chuckles> <chuckles> Ну, там да. Представляю. Н-да, да-да. Ка ица, да. Ну, вот очень много таких, наверно, интересных мест, я тоже, ну, в принципе, не так много путешествовал, но бывал, знаете. Я, да, там по в а, в США, да, бывал, в, а, Европе тоже, в Центральной Азии, да, то есть, э, бывал. Вот, как говорится.
Мгм. М. Ага. Ага ага. Ну, тоже любите, да? Ага. Ага, ага. Ага ага. А, а вот где где вы там были, в Центральной Азии?
Э, в Центральной Азии я был, а в Таш ну, в Узбекистане, а, и в, э, Таджикистане. Вот, вот этих 2 странах бывал. Очень интересно.
В Узбекистане, да, я тоже была. Мне очень понравилось, кстати, да. М, м. Ага. А, ну вот я в Узбекистане там была, да, мне тоже очень понравилось. Прям вот с неожиданно даже, ка я особо не ожидала, ну, особенного, да, что чего-то. Но м
Мгм. Ну, мгм. Не, там же эти города очень знаете, архитектура очень красивая.